Oye, ¿y tú te consideras acumuladora o más bien eres de las personas que le gusta deshacerse de objetos, que ya no te son necesarios?, y en ese caso, ¿cómo haces para para que no se te acumulen?
Ujú. Uy, mira, yo creo que en su momento fui, no acumuladora, pero sí, me era muy difícil deshacerme de cosas, pero, en los últimos años se me ha hecho demasiado sencillo diría yo, este, deshacerme de ahora sí que, de casi todo que después me ando arrepintiendo, pero pero se me ha hecho mucho más sencillo.
Mm. Ujú. Okey. ¡Okey! Pero más vale. Oye, y en un principio, ¿por qué acumulabas esas cosas? ¿Les tenías como cierto valor sentimental o qué era lo que te hacía que estuvieras apegada a ello?
¡Ay!, yo creo que era la flojera de limpiar, eh.
O sea, era más por desidia que por un apego en sí. Okey.
Sí, sí, o sea, sí, ha sí, había cosas en las que yo decía de de: "Ay, no lo puedo tirar porque me lo dio tal persona", o o "Ay, a lo mejor lo voy a usar en esta ocasión", o cosas así, ¿no?, o sea, con ciertas cosas. Pero, em, bueno, por ejemplo, que la típica a lo mejor que en las mujeres, era en la ropa, ¿no?, en la, eh, n no la voy a sacar porque me va a quedar de nuevo. Entonces, eh, eso es como la básica, em, pero realmente siento que no tengo como apego emocional a muchas a muchas cosas de que tú digas: "Ay, tienes no sé, 30 plumas", ¿no?, porque te las consiguió, equis, persona de, no sé, dónde, o sea, no. Pero son muy poquitas cosas las que sí digo de que: "Esta por nada del mundo la reemplazo, por nada del mundo, aunque esté rota, aunque esté sucia, aunque esté", o sea, son muy pocas cosas, pero, no sé
Ujú. Okey, ujú. Okey, sí. ¡Oh!, menos mal. Ajá. Ujú. Oye, pero pues, menos mal, porque ese es como lo como la situación más difícil para deshacerse de cosas cuando existe este apego emocional, y que no te quieres deshacer de ellas porque pues, cuando hay una emoción de por medio, sientes que incluso se desprende de ti, ¿no?, como algo cuando te estás separando de esa cosa. En tu caso, era por media por mera desidia de que no te deshacías de las cosas. Pero entonces, ¿tuvo que pasar como algo?, para que dije para que dejaras esta desidia de lado o, ¿qué pasó?
¡Sí! ¡Claro! ¡Sí!, justo. ¡Sí! <chuckles> Mira, yo creo que, mm. Me me di cuenta, por así decirlo, es que mi abuelita sí es muy acumuladora. Entonces, eh, no te voy a engañar. Te voy a ser súper honesta. En casa de mi abuelita hay un cuarto. Construyeron un cuarto que es para meter todo. Es exacto. O sea, para, para meter todo y nada, pero está a reventar, o sea, y entonces, pues, ahorita ya lo tienen acomodado y todo, ¿verdad? Pero realmente tú te metes y es, ¿y esto qué hace aquí? O sea, ¿o esto por qué lo tienes? Eh, o sea, eh, no sé, tenía una cubeta, por ejemplo, de de tornillos. O sea, una cubeta de esas de pintura llena de tornillos y era como de, ¿por qué tienes eso, no? Sí, no, pues que si alguna vez se ocupa y yo así de, pues si se ocupaba vas y compras o no en la ferretería. O sea, imagina tú.
Okey. Oh, ya, ujú. Okey, para meter tiliches. <chuckles> Ajá. Ujú. Ujú. Ah, caramba. Ajá, ajá. Ajá. Y de la medida que necesitas y todo.
Claro, le digo: "¿Cómo vas a buscar un tornillo en una cubeta? Exacto. Y dije: "Ay, no". Entonces como que justamente ver esa, o sea, como que esas manías o esos hábitos en ella, eh, yo dije no.
Ajá y nuevo. <chuckles> Ujú. Mm, te hizo tomar conciencia, ¿no?, de que no es bueno acumular. Ajá.
Sí, sí, justo y dije: "No, yo no quiero batallar", eh, y luego me tuve que salir de mi casa. O sea, me mudé y entonces era como de, ay, no me quiero batallar en llevarme ver qué me llevo y qué no me llevo, ¿no? Entonces
Ajá. Okey. Claro, ese es un gran aliciente, el mudarse de casa y y da, y ahí es donde más te das cuenta de qué tan entilichado estás cuando tienes que cargar con todo eso al al lugar nuevo, dices bueno, o sea, que estoy haciendo con tanta cosa, ¿no?
Claro. Sí. Exacto, y me me sirvió bastante <chuckles> justo ese ese esa mudanza, este, me deshice de muchas cosas y a partir de ahí creo que empecé más como de, ah, s 1 ser muy consciente de lo que compraba, eh, porque muchas cosas son que compras de que: "Ay, qué bonito". Y ahí nada más lo tienes arrumbado, ¿no?, eh, y 2 de cuando si me regalaban algo o que si algo aparecía en mi casa o así, o sea, era como de: "¿De quién es? ¿Para qué es? ¿Me sirve? ¿Lo voy a usar? ¿Vale la pena?, ¿no?", y, o sea, como que evaluar y bueno, me me deshago o lo guardo, pero, obviamente dependiendo de que f de que fuera, ¿verdad?, pero, como a tomar esta decisión mucho más rápido y consciente.
Ajá. Okey, ujú. Claro, ajá. Ey. Ujú. ¿Cuáles son esos criterios que tienes ahora? ¿Ya tienes como un tipo de checklist para decir bueno, esto sí es algo que voy a conservar o esto es algo que definitivamente, ya es momento de que me deshaga de ello?
Em, yo creo que bueno, para empezar, eh, por ejemplo, en estos productos, bueno, yo me fijo mucho más como en, no sé, en las medicinas que también a veces se pueden como acumular la el cajón de medicinas, ¿no?, eh, los produc
Ajá, y peor aún porque caducan, ni siquiera tiene caso tenerlas ahí guardadas.
Exacto. Entonces, o sea, obviamente en medicinas y todo esto, pues la fecha de caducidad, em, en las, por ejemplo, en las en las cremas o en los productos de belleza, el maquillaje y todo eso, también tiene su fecha de caducidad. Entonces, era como que aunque lo tenga a la mitad, pues ni modo, ya se o sea, ya está rancio, ya huele raro. Via adiós, ¿no?, mucho más fácil. Este y también como que su o sea, el ¿qué tan qué tan fácil puedo yo conseguir este producto o este artículo en caso de que yo lo llegue a necesitar, no? O sea, como de que, am no sé, por ejemplo Exacto, como de 1 vasito o sea, no sé 1 vaso X, un vaso de vidrio, ¿no? O sea, que es es uno nada más, ¿no? Ni siquiera tengo el set de com el set completo, es uno de que, o sea, ¿vale la pena?
Ajá. Okey. Ya está caduco, bye, ajá. Su utilidad. Ajá. Ajá, okey, ajá. De que ni siquiera te sirve de colección, pues. <chuckles>
Exacto, o sea, de como que, ¿vale la pena tenerlo allí o o lo puedo regalar? Porque no nada más deshacerme, no es nada más r no es nada más tirarlo a la basura, o sea, es regalarlo a otra persona también. Entonces, como que justo eso también de que, ¿me sirve, no me sirve, lo puedo regalar, lo p o lo puedo tirar a la basura? Como que creo que de depende mucho de los objetos. Este, en la ropa obviamente es, ¿me queda o no me queda?, eh, ¿hace cuánto fue la última vez que lo usé? Eh, si tiene más de 1 año, más de 2 años que no lo uso o que ya pasó de moda o ya no me queda bien, etcétera, etcétera, obviamente va para afuera a donación, eh, o a vender o regalar si está en buen estado, este, pero pues sí, o sea, básicamente es como q a ver, ¿qué qué tanto qué tanto, mm, lo quiero tener en mi casa? Básicamente.
Okey. Sí, muy bien. Ujú. Ujú. Okey, ajá, o sea, tanto por su uso como por su eh eh eh et ¿cómo podría llamársele? ¿Cop como por su calidad decorativa, no?
Sí, <chuckles> y como su por su practicidad, no de de todo.
Ajá, por su practicidad. Oye, ¿y hay algo que acumulabas más que otra cosa? ¿Había algún objeto que decías: "No, de esto sí, definitivamente ya tengo muchísimo", o en general, este acumulabas de todo?
Ujú. Ah, mira, yo creo que sí, hubo un momento en el que yo era la niña de los plumones. Entonces yo querí me gusta colorear mucho. No, no no soy buena dibujando, pero sí coloreando, este, y entonces creo que sí hubo unos 2, años más o menos en los que quería, ahora sí que todos los marcadores posibles, tener todos los colores que existieran de las gamas, eh, yo según, o sea, sí, re replan de plano eran tener, no te miento eran como 1000, 1500, marcadores de diferentes marcas, de diferentes anchos, de diferentes colores. O sea, todo. Yo quería tener todo, todo, todo, em, y y eso me afectó en el que que yo compré unos marcadores. No sé, eran 100 piezas, por ejemplo, y a los 2, años, por así decirlo, eh, compraba los mismos, aun teniendo los otros. O sea, pero porque yo decía, pues es que están más nuevos, o y, a los otros ya no, ya unos ya se me secaron o así, eh
<laughs> Okey, ¿te gusta dibujar? Te gusta colorear, ajá. Okey. Ujú. Okey, ajá. Guau, ajá. Ajá. ¿Por qué? <chuckles> Ah, okey, como para reemplazar los que se iban secando, pero eran era prácticamente era un pretexto, ¿no? Para volver a tener el set completo. Ujú.
Sí, y aparte porque no sacaba los primeros tampoco. O sea, entonces, eh, creo que en eso sí era lo que más, eh, decía, de que tengo muchos. O sea, tengo muchos marcadores. Tengo, mm, o sea, de de todos. Ahora sí que te puedo decir el que tú me preguntaras, de seguro lo tenía. Este, creo que eso es lo que más he notado yo, que batallé para dejar de comprar y batallé para seleccionar. O sea, porque ahí sí me puse, estuve. No te voy mentir. Estuve un día, estuve 7, horas, eh, de que viendo todos mis marcadores y haciéndoles pruebas, si todavía pintaban o no, y saqué demasiados. O sea, tiré obviamente los que ya no servían, pero imagínate 7, o sea, 7, haciendo pruebas. <chuckles>
Ajá. Ajá. Ajá. Okey. Ajá. Ajá. Sí, ¿no? Pues, teniendo más de 1000, marcadores, era obvio que te ibas a tardar muchísimo en hacer la prueba de tantos, ¿no? Y en y en ejecutar, pues, las la elección de cada uno.
Claro. Sí, aparte no me vi triste porque esa es que no tengo otro marcador de este color, pero pues, este ya está seco, ¿no?, pero la idea de que, es que lo voy a tirar. Pues sí, pero ya no sirve, ¿no?, entonces, eh, era ¡claro!, pero sí fue como que de p ya no sirve, ¿no?, ¿para qué lo quieres?, ¿no? Entonces, ya era tirarlo, y ya una vez que lo tirabas era como, no lo extrañas, que también creo que eso es, eh, importante como aprender de que ya una vez que lo tiras, no lo extrañas en tu casa. No lo extrañas en en tus cosas. Entonces, también eso te hace r eh, bueno, eso a mí me ha servido decir de que: "Pues, si tiene 2 años o 1 año guardado en el cajón y no lo he usado, ¿por qué qué en mi ca qué en mi cabeza me hace creer, que si ahorita lo saco o si ahorita lo tiro, lo voy a usar mañana?", ¿no?, si tiene 1 año que no lo usé, entonces
El Ajá. Ajá, exacto, ¿qué caso tiene?, ujú. Ajá. Exacto. Ujú. Exactamente, es ese es un gran criterio este que estás mencionando, el de el poder decir: "Esto tiene tanto tiempo guardado y no lo he u no lo he usado en tanto tiempo, ¿realmente lo necesito?, o sea, ya sea 1 año, 2 años. O sea, realmente, ¿para qué lo tengo aq aquí si no me es útil?, ¿no?, en mi día a día".
Exacto. Exacto, y y eso la verdad es que te ayuda bastante, o sea, a mí ese pensamiento fue el que me ayudó a a deshacerme, ahora sí que de muchas cosas que justo el problema era como con las cremas corporales y todo esto, yo decía de que: "Ah, sí, las voy a usar y y sí están buenas", y pues, tienen 6 meses ahí guardadas en el cajón y nunca las usé, o sea, de que, ¿por qué es, por qué las voy a usar ahora, no?, ahora que las vi, ¿no? entonces, eh, sí me
Ujú. Ajá. Igual con con cier con ciertas prendas de ropa que muy en nuestros subconscientes, sabemos que no nos gustan tanto, ¿no?, pero y no las usamos, las tenemos ahí guardadas, pero decimos, bueno, luego sí, luego sí, luego sí, y no no se llegue ese día, también para que conservar eso.
Ujú. Claro. Claro. Claro, y fíjate que con la ropa yo era de, eh, como mi peso fluctuaba mucho, eh, o sea, era de que tenía ropa grande, tenía ropa mediana, o sea, eran de diferentes tallas y yo decía de que: "Ah, es que, por no la voy a tirar por si vuelvo a engordar" o, "Ay, no la voy a sacar por si vuelvo a bajar de peso", o sea, como que así me la llevaba.
Ujú. Ujú. Ajá. Previniendo diferentes complexiones tuyas a lo largo del tiempo.
Claro, entonces dije: "Ay, pues ya mejor, quédate en una talla, ¿no?, de que haz el esfuerzo por quedarte en una talla y y no batalles", y y sí, justo el año pasado me enfoqué mucho en en mi persona y bajé bajé mucho de peso. Entonces, ya también eso me ayudó para sacar ropa que estaba en buen estado, que alguna doné, alguna vendí y otra regalé, este, pero que yo dije: "Para q". Sí, porque también como que si la tienes ahí se te hace muy fácil de decir que: "Ay, no pasa nada si engordo 5, 6, 7, 8 kilos porque ahí tengo ropa", ¿no? Este, y ahorita est estoy batallando porque no tengo ropa que me quede bien. Ahora toda me queda grande. <chuckles>
<laughs> Ajá. Okey. Exacto. Ajá. Okey, ajá. Ajá, oye, ¿crees que este cambio que hubo en tu peso ene en tu caso, este, te influyó de alguna manera emocionalmente, de tal forma que también este esta nueva forma de sentirte positiva también hizo que te de empezaras a deshacer de cosas que no necesitabas además de tu ropa? Digamos que, ¿te influyó de alguna manera positiva para decidirte a deshacerte de lo que no necesitabas?
Ujú. Yo creo que sí, porque aunque no es lo correcto, creo que sí tengo muy ligado como el aspecto físico a lo que es la confianza o autoestoma autoestima propia, entonces, como que al hacer este cambio que bajé de peso que me siento mejor conmigo misma y todo esto, eh, fui buscando nuevas cosas, eh, nuevos artículos en los que yo dijera: "Quiero seguir sintiéndome así y asa", o sea, de que positiva, buen todo esto, y pues, tenía que comprarlos o dije: "Ay", pues sí, o sea, como la ropa de que: "Ay, estas blusas básicas, pues, las voy a comprar para mí", pero, pues, ya tenía blusas básicas en otra talla, entonces, pues, para mí era más fácil de que ya tengo estas nuevas, voy a sacar las viejas, ¿no?, entonces, eh, que cosas que no hubiera hecho, que no hubiera comprado si no me sintiera mejor conmigo misma, quizá, porque hubiera seguido como enfrascada en lo mismo que que ya tenía, ¿no?, entonces también este cambio, cómo dices, este cambio personal, este cambio físico, yo sí noté que tuvo mucha influencia en cómo yo, eh, decidía si guardar, o tirar, o regalar, etcétera, de que las cosas en en mi clóset o en mi tocador o todo esto.
Ujú. Okey. Ujú. Claro. Ujú. Claro, ujú. Ujú. Sí, pues, hasta se siente como ligado, ¿no?, de que, bueno, este, quiero perder peso, también deja perder todo lo que no necesito, este peso que es que tengo de más de sobra, no lo necesito, quiero que se vaya. Todos estos objetos que tengo aquí, pues no los necesito, también quiero que se vaya, no hay como cierta relación psicológica.
Claro. Exacto. Sí, justo. Creo que tuvo mucha influencia, como dices en la parte psicológica. Este, ahora sí que se reflejó mucho en lo en lo físico de mi persona y en lo físico de mi ambiente de alrededor, de cómo cómo tomaba decisiones sobre lo que tenía en en mi espacio.
Okey. Oye, ¿y al contrario, no te estaba afectando cuando estabas como muy llena de cosas que estabas acumulando demasiado, te afectaba negativamente?, ¿te hacía sentir mal?
Creo que, mm, no sé, si los lo le escogería la palabra como sentirme mal. Siento que me estresaba mucho, eh, de ver a lo mejor como que tantas cosas, ¿no?, o sea, y justamente eso se añadía al de que me daba flojera, me daba pereza moverme a hacer las cosas, porque veía que era mucho, sentía que era mucho peso, como dices.
Okey, ujú. Okey, ujú. Ujú. Así es. Oye, pues felicidades que te decidiste y qué bueno que, pudiste tener esta transformación y gracias por contarme todo acerca de ello.
Ujú. No, hombre. Muchísimas gracias a ti. Gracias por darme el espacio por para platicarte <chuckles> de de de este tema. Muchísimas gracias.
Hasta luego, bye.